อืม เออ ก็ ก็น่าสนใจนะคะ เรื่องอะไรแบบเนี้ย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ยังมีแบบวิธีอื่นอีกบ้างไหมคะ?
ช ใช่ อืม ดะ แน่นอนเลย อีกวิธีเลยอะ ก็คือเหมือนบางครั้งเนาะ เวลาที่เราอะทำงานหนักจากการแบบจ้องหน้าจอนาน ๆ มันก็เกิดความเครียด ใช่ไหมคะ อีกหนึ่งอย่างเลยที่เราจะทำเนี่ย ก็คือการแบบพาตัวเองอะออกจากหน้าจอสักประมาณ 1 นาที หรือว่าแบบ 2 นาที ในการแบบไปเปลี่ยนจุดโฟกัส เป็นโฟกัสอย่างอื่นแทน อย่างเช่น การแบบ มองออกไปนอกหน้าต่าง ดูวิว ดูแบบ วันที่อากาศดี ๆ ก็ออกไปสูดอากาศดี ๆ สักแป๊บหนึ่ง แล้วก็ค่อยกลับมาทำงานต่อ เรารู้สึกว่าอะ ไอ้เทคนิคการแบบพาตัวเองออกจากหน้าจอเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่แบบทำง่ายมาก ๆ แล้วก็ใช้เวลาไม่นาน ก็ช่วยลดความเครียดได้เยอะเลยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อา อืม ค่ะ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลา เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่บอกว่า เอ่อ พาตัวเองออกไปแบบว่าสูดอากาศ แบบว่า หรือว่าแบบมองวิว มองอะไรเงี้ย ปกติแล้วทำงานก็คือแบบ ก็จะมองเห็นอะไรอย่างงี้ ทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมคะ?
อืม